Mmm, jadi sebenarnya juga enggak begitu adil dong ya kalau misalkan ditambahkan pekerjaan. Ya berarti kan bisa jadi Kakaknya juga jadi, eee, lebih lama gitu loh, eee, di di kantornya gitu. Sedangkan gaji sama aja, gitu kan? Harusnya kalau misalkan tekepe pekerjaan terlalu banyak ya tambah orang. Harusnya kan?
Iya betul. Iya. Hmm hmm. Nah, iy betul. <chuckles> Iya.
Mmm, kalau nggak mau bayar tambahan gitu kan? Nah, eee, karena kan, eee, bagi Kakak ini kalau Kakak udah punya keluarga juga ya?
Mmm.
Penting tidak untuk adanya tuh kayak, eee, work balance gitu loh, Kak. Gaji banyak kan kadang juga dituntut juga pekerjaannya lebih banyak, Kak.
Iya. Betul, Kak. Menurut saya itu lebih iya lebih penting, yang namanya work life balance tuh. Supaya apa? Supaya kita bisa menyeimbangkan dari segi mental juga, dan juga dari segi pembantian pembagian waktu itu memang harus sesuai ya dan juga setara. Nah, eee, sebenarnya dari segi pekerjaan dulu ketika saya di kantor itu cukup menerakan menerapkan work life balance nih, Kak. Jadi ketika, eee, udah pulang, ya udah pulang-pulang aja gitu enggak ada lembur-lemburan gitu. Tapi dari segi intensitas pekerjaan ini yang kurang sesuai gitu sih.
Waktu lebih panjang. Mhm. Iya. Oke, gimana tuh? Heeh. Mmm, seperti itu. Jadi sebenernya jam, eee, kerjanya itu katakan selalu rutin ya. Misalkan jam 9.00 sampai jam 5.00, selalu begitu itu rutin, heeh, gek nggak ada
Mhm. Iya, betul.
Oh, tapi agak sulit dong kalau ditambahin kerjaan berarti, eee, nggak kelar, nggak selesai.
Hmm, mhm.